それ、かなあ？いや
うーん。
でも、あと、飴も食べてたんです。キシリトールとか、飴も食べてたんですけれども、ま、何かしら、ついゆゆわれてみればずっとなんか口ですね。口が手持ち無沙汰、手持ち無沙汰っていうか、口ですね。
はいはいはいはい。 うーん、うん。 なんか口寂しいみたいな感じなんですか？ああ、なるほどなるほど。それは、じゃあ、その、まあここ、煙草止められてから7か月っていうとこだったと思うんですけど、じゃ、その、以前と比較して、ま、いご自身の過去と、ひ照らし合わせたた時に、その、夜食が止まらないとか、なんかそういったのは、今回が初めてですか？それとも前もそうゆう風になったことはありますか？
うん。 うん。 うん。はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ。 なんか前も、こう、すごい、夜、わーって食べちゃうってことは、ああったはあったんですけれども、なんていうか
はい、え。
お1、2日で済んでて、私、こん今、にかげつぐらいこの生活しているから、なんか
うん、ふん。あ、なるほどなるほど。 ああ、そうなんですね。
も、たむたまにだったものが、すっかりなんか習慣に変わってしまって
うん。 ああ、なるほどなるほど。はいはい。
ああ、ん、そうなんですよ。そう、そうだ、たまにで済んでたことが、習慣に変わっちゃったんです。
うーん。 うん。 なるほどなるほどなるほど。
ああ、なんか自分でも話してて怖くなってきた。そうなんです、たまにだったことがあ。あ。
<chuckles> 全然全然、全然全然、その、人にはね、やっぱ、その悪い習慣、いい習慣色々あるわけですか、別にだからと言って、なんかその自分を卑下したりする必要は全くないので、そこはご安心ください、とに。
うん。 あ。 ああ、ありがとうございます。
うんうん。なるほどな。なんか、ご自身的にはこう、それで、こ、弊害は被ってるとかってありますか？
うん。

あ、食べてるところ。で、その食べてるものが結構カロリーが高かったり、味が濃いものっていうか。がね、うんうん。 うん。じゃ、そこを変えるのとかはどうなんですかね？例えばじゃあ、まあ、3時間見てもいいですし、えっと、ドラマも見てもいい。だけど、そのジャムを舐めるとか、あの、カップラーメンを食べるとかじゃなくて、で、なんか、例えば、何でしょうね、うーん、枝豆とか。
あはい。 そう、そこです。うん。うんうん。 うん。 うん。 <laughs> <laughs> そうですね。 ええええ。
なんか、そういうちょっとカロリーがあんまり高くない、で、味もそんなに強くないスナックに変えるとかっていうのは、だったら結構罪悪感が払拭できるのかなとか思いながら、聞いてたんですけれども。
そうですよね。なんか人の口から聞くと、そのジャムを舐めると、スナックあ、カップラーメンを食べるっていう言葉の破壊力の強さに、ちょっとちょっと我に返りますね。
<laughs> <laughs> はい。 <laughs> あ、ほんとですか。<laughs>
ほんうーん、かなり今ちょっと我に返ってます。 そうですよね。そこを置き換えただけ、それ絶対ジャム舐めて罪悪感ジャム舐めてる大人で罪悪感湧かない人いないですよね。
うーん。 <laughs> いや、まあ、なんか、その、ね、あれですよ、その、たまたま食べるものがなかったっていうとかだから、別にあれですよね、全然だいじょうぶ。
でも、ほんとに、い そう、もう本当夜中頭がちょっと、やっぱ夜中頭がちょっとおかしいんだと思います、やっぱり。こう、脳から何かが出てるんだと思います。ああ。そうです、そこじゃあ分かりました。そこをを、なんか、ヘルシーフード的なものに
うん。 はい。 うん。